Ah, acredito que sim, acredito que sim, a própria o padel, é é é um hobby que é um esporte na verdade que me agradou bastante. Acho bem bem divertido de jogar. Porém é muito caro, muito caro, assim, aluguel de de quadra, enfim, tem precisa também de 2 duplas, nem sempre meus amigos estão disponíveis. Então a raquete, as bolinhas, enfim, essa até talvez, até o tênis que eu que eu acabei comprando pra pra fazer esse esporte, acredito que eu possa vender mesmo, porque eu tenho usado pouquíssimo, e, enfim, tão novos, né.
Uhum. Uhum. Certo. Uhum. Uhum. Uhum. É, porque, assim, eh, um começo, é você tentar recap recapitalizar o que você investiu e o que você não usa mais, né. Que aí você não fica com um monte de tralha pela casa. <chuckles> Você d busca já um dinheiro para pagar as outras coisas que você já comprou e, também, é uma forma de você sentir que você não teve um super prejuízo nessas coisas que você, inve investiu, né. Então pode ser interessante tentar vender as coisas relacionadas aos hobbies que você já não tem mais interesse, por exemplo.
Uhum. É, faz sentido. <laughs> Sim, sim, uhum. Faz sentido. E será que, inconscientemente, se eu vender, eh, eu não vou criar um desejo de entrar em um novo hobby e buscar novas novas atividades e novas compras?
Né. <chuckles> Bom, aparentemente, isso está acontecendo mesmo sem você vender, né, então. <laughs>
É, é verdade, é verdade, eh, contenção de danos, né. <chuckles>
É verdade. Mas você tem interesse por várias coisas diferentes, e aí você gosta de testá-las? Você está em uma fase onde está procurando uma estabilidade de de hobbies, de rotina nova, o que que que que acontece que você passa por tantos hobbies diferentes?
<chuckles> Sim. Eu acho que é curiosidade mesmo. Como eu sempre gostei muito de esportes, eu acho que eu tenho vontade de de testar novas coisas e, enfim, acabo entrando nessa
Uhum.